Sì, sì, esattamente, anche perché poi il terrazzo dà direttamente con una porta finestra sulla cucina, quindi non è uno spazio che, ehm, dici è distante oppure c'è da fare delle scale. È proprio davanti la cucina e quindi diciamo che, ehm, l'abbiamo durante il periodo di primavera estate l'abbiamo sfruttato parecchio, abbiamo, uhm, cercato di tenerlo il più pulito pus possibile anche per non far arrivare magari degli animali, ehm, quindi, mhmm, sì, i io ci tengo particolarmente e mi piacerebbe, insomma, quell'idea lì di di chiudere, anche perché così anche d'inverno è è s è sfruttabile. Sì.
Certo. Certo. Te lo puoi te lo puoi godere, certo. Senti, ma adesso che insomma, che manca poco tempo a Natale hai già pensato a come addobbarlo? <chuckles>
Mh-mh. <snorts> Allora, sicuramente abbiamo già comprato delle luci, ehm, c a cascata, ehm, che, ehm, vanno dal terrazzo, ehm, il terrazzo è unito al balcone, quindi f ehm, percorrono tutto il balcone fino a arrivare al terrazzo. Ehm, e poi il problema è sempre il fatto che questo terrazzo è molto esposto, non ha una parte parte coperta, quindi volevamo metterci un piccolo albero, ma secondo me vola via, quindi e ci è capita
Mh, bello. Mh-mh. Ah perché perché è esposto anche al vento, cioè è una zona ventosa dove sei tu? Mh.
Sì. Sì, sì. Sì, quindi ho paura che vola via. Infatti, cioè c'è capitato anche con lor ze con lo zerbino di casa che è volato via, non sappiamo che fine ha fatto.
<laughs> Vabbè ma, un va un vaso però una pianta, proprio un ape un al un abeti un abete dentro il vaso potrebbe resistere.
Sì, sì, l'ide no. Sì, sì, no, l l'idea l'idea c'è. Adesso stiamo arredando l'interno, poi penseremo anche a all'esterno. Sicuramente comunque quando passa un po' questa stagione fredda c'è da fare comunque di nuovo un lavoro proprio di pulizia profonda, quindi di buttare di togliere le erbacce, di togliere le piante secche, sostituirle co' quelle nuove. Sicuramente tra tra un po' di mesi c'è c'è da fare un bel lavoro comunque, per renderlo non che adesso non ci si può andare, perché adesso ci si può andare tranquillamente, però ecco, uhm, renderlo ancora più pulito e più bello.
Certo. Certo, più piacevole insomma. Senti, ma ti capita di farti aiutare da amici, familiari, insomma è una cosa nella quale nel la cura del balcone hai detto che se ne occupa, mhmm, principalmente il tuo ragazzo, ma ti capita di, ehm, fare, non so, delle compere, scegliere una pianta e chiedere dei consigli?
Sì.